Trời ơi, cái chuyện này là nó xảy ra khá là thường xuyên á, đặc biệt là ở cái giai mà mình mới tiếp xúc với lại công việc á. À, thì, à, có rất là nhiều luồng thông tin mới nó nó chảy tới, chảy tới một cách liên tục và và thực sự là lúc đó mình bị quá tải. À, thì trong lúc đó thì mình vô tình thì mình lại đọc nhầm tin nhắn của những anh em đồng nghiệp thì mình hiểu nhầm ý của người ta, à, người ta ừ, trời ơi, người ta nhờ mình làm công
Vậy luôn á hả? Ờ, mình hiểu nè. Trời, trớ trêu luôn ha! Kể mình nghe cụ thể đi là bạn đọc nhầm cái đùi điều gì ở trong tin nhắn đó và dại dẫn đến cái tình huống ra sao nè?
Ừ, là cái ngày hôm đó thì nói chung là mấy anh em là nhờ mình giải quyết một cái vấn đề trên, a, công việc. Đấy, đó thì, ờ, nhờ mình chỉnh một cái file và họ đưa ra cái nội dung là A-B-C gì đó. Thì cái việc mình đọc á, mình đọc, ờ, lúc đó nói chung là chắc có thể bị quáng gà hay sao đó, đọc cái nó bị, à, thiếu mất những cái, a, những cái từ khóa quan trọng. Thế thành ra là cuối cùng thì mình lại chỉnh những cái file đó nó theo một cái hướng không giống như một cái tiến độ trong team làm, đó, đó là cái giai đoạn mới. à.
À, ồ. Ồ!
Rất, rất là sau đó thì
Tức là chỉnh sai ý luôn. Ưm, ừm.
Đúng rồi, sau đó thì thì thì, ờ, anh em cũng phải ngồi lại với nhau, chỉnh lại thì, à, sau từ sau cái lần đó thì, à, mọi thứ nó cũng sẽ, ơ, đâu lại vào đấy. À, đó. Rồi, à, nó có vài lần á là
Ừm. Nhưng mà lúc đó có hậu quả gì nghiêm trọng hông bạn? Kiểu là, tại vì chỉnh sai mà đăng ý của nhau truyền tải theo ý này mà lại chỉnh theo ý khác thì có dẫn đến cái hậu quả gì mà khiến bạn nh nhớ tới giờ hông?